Mhm, okey. Ah matanong ko lang, meron bang espesyal na pangyayari na talagang di mo makakalimutan? 'Yung suot mo 'yung blouse na 'yun tapos ito 'yung naganap, meron bang gano'ng espesyal na sitwasyon?
Mm. Oo, eto 'yung pinaka-natatandaan ko, kasi nga sabi ko sa'yo 'di ba, 'yun 'yung paborito kong outfit kasi suwerte siya sa'kin. So, nung nag-thesis defense ako, 'yun din 'yung suot ko. <laughs>
Mhm. Okey. Mhm. Okey.
Oo. So ano parang, pinili ko talaga na 'yun 'yung suotin ko. Kasi siyempre thesis defense 'yon, 'tas kinakabahan ka kasi siyempre baka maraming itanong sa'yo 'yung 'yung mga 'yung panel, 'yung mga nagtatanong na mga professor. So, nung nag-thesis defense ako, 'yun 'yung sinuot ko talaga. Tapos naglagay lang ako ng blazer kasi nga sleeveless siya, eh. Pero blouse naman kasi siya, so mukha siyang formal kung titingnan. So, nilagyan ko lang ng blazer. Tapos, sa awa ng Panginoon na-defend ko naman 'yung thesis ko kaya ano oo, kaya feeling ko talaga, "Ay, ang suwerte-suwerte ng blouse na 'to," gano'n. 'Tas after no'n, 'yun na 'yung huling pagkakataon actually, na nasuot ko 'yun, kasi pagkatapos kasi nung thesis na 'yun, siyempre kumbaga parang ano ka na, eh, graduating ka na, eh, so wala ka nang mga exam, gano'n. So parang hindi ko na rin napansin 'yung blouse kasi hindi ko na nga siya sinusuot dahil 'yun nga kapag kapag oo tapos na 'yung mga exams ko. Kaya 'yun, 'yun 'yung parang pinaka-tumatak at pinakahuli kong suot dun sa outfit na 'yun.
Galing. Mhm. Oo. Mm, hmm. Okey. <laughs> Good job, mhm. Ah. Mhm. Oo. Ayan, mhm. Hmm, eh. Tapos na, mhm. <laughs> Oh.